जी, देखिए मुझे ना अक्सर इस बात को लेकर काफ़ी उलझन होती है कि जब मुझे दोस्त मुझे मेरे म मिलने बुलाते हैं, या कहीं भी बुलाते हैं तो अ, मैं ऐसे मतलब अपने आप को कैसे समझाऊँ कि मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने या अकेले समय लेना चाहिए अ, मतलब एक कन्फ्यूजन बन जाती है इस बारे में। कभी मन करता है कि मैं उनसे मिलकर आऊँ, उनसे बातें करूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ मेरा मन नहीं है ज़्यादा अभी किसी से मिलने का मेरी सोशल बैटरी काफ़ी डाउन है, तो मैं अ, ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे शांति चाहिए अभी इस समय पर। अ, इस जगह पर मुझे एक ना ऐसे सोशल प्रेशर महसूस होने लगता है कि अ, मतलब मुझे उम, ऐसा लगता है कि मैं बार-बार मना करूँगी या उन्हें अ, बोलूँगी कि मैं नहीं आ सकती तो वो लोग शायद बुरा मान जाएँगे या फिर ऐसा सोचेंगे कि मैं दूर होती जा रही हूँ उनसे। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी डर भी लगता है कि कभी-कभी अपनी थकान या अपनी ज़रूरत को मैं अ, नज़रअंदाज भी कर देती हूँ इस वजह से, और उन्हें मि उन्हें मिलने चली जाती हूँ सच में। उसके बाद चाहे मुझे कितना ही एक्सहॉस्टेड भी फील होता है, थकान भी फील होती है अ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों के बीच ना एक अ, सहमत सहमति बना सकूँ, एक संतुलन बना सकूँ कि अ, मुझे ये समझना अ, समझ आना चाहिए कि मैं कैसे अपनी ज़रूरत को पहचान सकूँ बिना गिल्ट के कि मैं उन्हें हाँ ना बोलूँ गिल्ट में, या फिर अपने आप को मतलब एक क्लीयरेंस दे दूँ इस बात पे, क्लैरिटी दे दूँ कि मैं कैसे इन दोनों को एक बैलेंस में बना कर चलूँ।
जी। हाँ जी। जी। जी, हाँ, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि आप जो है बहुत हद तक क्या महसूस कर पा रहे हैं, पर एक बार को आपकी स्थिति को और अच्छे से जानने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, तो आप जो है उनका के बिना के किसी झिझक के साथ उत्तर दीजिएगा ताकि जो है हम और एक बहुत अच्छे जो है, एक है ना? हम अच्छे मतलब जो है हम एक अच्छा उत्तर निकाल सके समस्या का। तो वैसे जैसे आपने बताया कि है ना मतलब आप कई बार देखिए अपने मित्रों को इनकार कर देती हैं, तो क्या ऐसा जो है आपका अ, व्यवहार सिर्फ़ अपने मित्रों के साथ ही रहता है, या अपने परिवार वालों के साथ भी रहता है कि है ना जैसे परिवार वाले आपको कहते हो कि चलिए बाहर चला जाए, पर आप इनकार कर देते हो, है ना क्या आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट त वाले व्यक्ति हैं या आप जो है मतलब बाहर घूमना-चलना पसंद तो करते हैं, पर है ना कोई क्या कभी कुछ ऐसी बात हुई हो आपके मित्रों के साथ जो कि आपको कहीं न कहीं पे देखिए चुभ गई हो जिस कारण से जो आप उनके साथ अब इतना सहज महसूस ना करते हो, क्या ये कारण है?
जी, बिल्कुल। जी। जी नहीं, ऐसा तो कोई अ, इस प्रकार का कारण है नहीं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हूँ ना ही मेरी कभी किसी से लड़ाई हुई है। बस यही बात है कि कभी-कभी मुझ में एनर्जी नहीं होती है बाहर जाने की और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बिस्तर से उठकर पूरा तैयार होकर अ, मतलब अपने आप को मेंटली भी रेडी करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए कि मैं थकी हुई ना लगूँ या मैं ऐसी ना लगूँ कि मैं, बेमन से घूमने आई हूँ बाहर उनके साथ या उनसे मिलने। तो मैं कई बार इसलिए अ, मना कर देती हूँ लेकिन अ, लगातार हर बार मना करना ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी अ, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनकी इज़्ज़त नहीं कर रही हूँ इस बात को लेकर अपने दोस्तों की तो मैं इसलिए अ, मतलब थोड़ी-सी ऐसा फील करती हूँ कि मैं नहीं मैं ना नहीं बोल पाती उन्हें जल्दी से और रही बात मेरे घरवालों की, तो वहाँ भी ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं मेरे साथ कि मैं हमेशा ऐसा महसूस नहीं करती हूँ कि मैं उनके साथ पूरे समय अ, टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, कभी-कभी मैं सच में मना भी कर देती हूँ कि नहीं आज मुझ में एनर्जी नहीं है बाहर जाने की तो आज मैं नहीं जा पाऊँगी, आप लोग चले जाइए। तो ठीक है वो लोग भी कभी-कभी गुस्सा म कर जाते हैं लेकिन वो क्योंकि मेरे घरवाले हैं तो उन्हें मनाना मुझे ज़्यादा आसानी से आता है ना कि मेरे दोस्तों को, दोस्तों को मनाने में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा अ, डर की बात लगती है उनके साथ मुझे।
जी। जी। हाँ जी। जी, हाँ, ये तो वैसे बहुत गंभीर और एक चिंता का विषय बनता जा रहा है जैसे कि आप बता पा रहे हैं तो बहुत हद तक जो है जो है ना मतलब एक बार को जो है, आप ना बिल्कुल आलस्य से घिरते जा रहे हैं। तो वैसे मैं आपसे एक और मतलब प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं, ऐसा आपको मतलब है ना कि क्या मिलता है मतलब अपने घर में कि एक ओर देखिए घर में आराम तो सभी को मिलता है ये बात तो है मतलब पूर्णतः बिल्कुल सच है। पर क्या जो है आपको आराम के अलावा भी जो है मतलब कुछ ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो आपको लगता है कि है ना आपको किसी और स्थान पर नहीं मिल सकती है। या आप देखिए जब भी बाहर जाते हैं तो आपको या कोई अब यदि अगर अ, है ना कोई दबाव महसूस करते हो, आपको जो है मतलब है ना कुछ अ, बहुत असहजता सी महसूस होती हो या कभी जो है आपके मन में ये विचार आता हो कि लोग आपके बारे में कुछ क्या सोचेंगे, है ना मतलब कई बार चिंता वग़ैरह के कारण कुछ ऐसे ख़्याल आते हो आपके दिमाग में। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है जो कि आपको जो है मतलब है ना बाहर अपने मित्रों के साथ या ऐसे ही बाहर जाने के लिए रोके जा रहा है?
जी। जी, जी बिल्कुल। अ, मुझे कभी-कभी ऐसा बिल्कुल लगता है कि अ, मतलब ना मुझे ऐसी मतलब मेंटल प्रेशर सा लगने लगता है कि कितनी बार मैं ऐसा करूँ कि मैं उन्हें ऑफ़ेंड ना करूँ इस बात पे और मतलब कहीं मेरी दोस्तियों में दरार ना पड़े इस बात से। काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब इवेन थो हम लोग अब बहुत बड़े हो चुके हैं और हम लोग अब मैं इस बात को काफ़ी मैच्योरली समझना चाहूँगी कि वो लोग मेरी इस बात को मैच्योरली भी समझ पाएँ, कि ठीक है हम लोग इतने बड़े अब एडल्ट्स हो चुके हैं और हम लोग सबको एक-दूसरे को स्पेस देना चाहिए इस बात का। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़िर मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि अगर यही चीज़ मेरा कोई दोस्त मेरे साथ करेगा कि ठीक है 3-4-5 बार उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है हम नहीं आ रहे हम नहीं आ रहे, तो मैं कैसा फ़ील करूँगी इस बारे में। तो वो चीज़ भी कभी-कभी दिमाग़ में आती है तो एक गिल्ट बना रहता है इस बारे में कि मैं हमेशा मना नहीं करती रह सकती उन्हें।
हाँ जी। उम, जी। जी, बिल्कुल। मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ और वैसे ये बात चलिए बहुत अच्छी है आपकी कि जो आप मतलब दूसरे के पहलू से भी सोच रहे हैं। तो देखिए ये एक अच्छी बात है जिसके लिए जो है आपको अपनी ख़ुद की सराहना करनी चाहिए। पर देखिए एक और प्रश्न देखिए आप अगर मु उसका मुझे उत्तर दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो है आपकी मतलब है ना बिल्कुल दिनचर्या कैसी रहती है, आप मतलब अपने दिन में मतलब पूर्णतः क्या-क्या कार्य, कर्म वग़ैरह करते हैं? और ऐसा आपको क्या लगता है कि है ना कुछ ऐसा कार्य हो जिसको आप करते हों, जिसके करने से जो आपको मतलब एक तरीके से थोड़ा ना मतलब आपको आशावादी-सा महसूस होता हो, सकारात्मक सोच या सकारात्मक विचारों का संचार होता हो? क्या कोई ऐसा कार्य होता है जो कि आप ब अपने रोज़ अ, मर्रा के जीवन में करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जिसको जो है आप चाहेंगे कि आप अपने है ना रोज़ के जीवन में शामिल कर पाएँ। तो वो कौन-सी चीज़ होगी या कौन-सी आदत होगी?
उम, जी देखिए जी देखिए मुझे ना रीड करने की बड़ी अ, मतलब एक आदत है कि मैं अ, रीडिंग बड़ी पसंद करती हूँ, किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उन उसको रीड करके उनमें एनोटेशंस करना या फ़िर वैसे भी लिखना अलग से। मुझे ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ अपने अ, दिन-भर के अ, रू रूटीन में कि मुझे कभी भी खाली समय मिलता है, तो मैं लिखना बहुत पसंद करती हूँ। कुछ भी आया दिमाग़ में तो फटाफट पेन डाउन कर लेती हूँ। तो एक तरह से उस वजह से मुझे सकारात्मक विचारों का अ, एक वो मिलता है मतलब मोटिवेशन मिलती है अपनी लाइफ़ में कि ठीक है मेरा मूड अच्छा हुआ है, थोड़ा मैं आज पॉज़िटिव फ़ील कर रही हूँ, कभी-कभी बहुत अच्छा मूड भी हो जाता है। तो फ़िर ऐसा होता है कि मैं खुद से भी बोल देती हूँ कि चलो आज मिलते हैं बाहर या मैं अपने घरवालों को बोलती हूँ आज बाहर चलते हैं। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बिल्कुल ही अ, एबनॉर्मल है बाहर जाना मगर अ, ठीक है मैं कम बाहर जाना पसंद करती हूँ, बस ये बात है।
हाँ जी। अच्छा जी। जी, बिल्कुल मैं जो है आपकी परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ और अ, बहुत हद तक देखिए जैसा आपने बताया है ना कि आपको जो है मतलब एक बार को आपको उठने में जो है मतलब ऐसा लगता है कि अब आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि देखिए आपने बताया था कि है ना ताकि आप एक बार को मतलब बिल्कुल अ, फ्रेश नज़र आए है ना? मतलब ऐसा ना लगे कि वह बिल्कुल बिस्तर से उठ कर के ही आ गए। तो देखिए, मैं मतलब एक अ, जो होगी ना मतलब कोई और व्यक्ति भी मुझसे पूछते, अगर कोई मेरे है ना मतलब मेरे कोई करीबी भी होते हैं, मैं भी उनको देखिए यही सुझाव देना पसंद करता कि आपको जो है आप देखिए बहुत हद तक जो है नकारात्मक सोच में डूबते जा रहे हैं। और ये जो है ना आपको देखिए इससे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जो आपके आगे का जो जीवन है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। आपको जो है कोई-सी जो बात है वो कहीं न कहीं पे देखिए खाए जा रही है। और वो बात देखिए या तो आप जानते हैं या जो है आपके जो है ना मतलब कहीं न कहीं पे जो है मतल अब बहुत पुराने किसी ट्रॉमा कोई ट्रॉमा के ज़रिए जो है वो आपको बार-बार महसूस हो पा रही है। जिस कारण से जो है बहुत हद तक जो है ना आपके अंदर जो ऊर्जा स होनी चाहिए असल में, उसका संचार नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ देखिए ऐसा भी मतलब जो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि बहुत हद तक देखिए आप घर पर रहते हैं, तो आप कोशिश करते होंगे कि ख़ुद को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्य में व्यस्त करके रखा जाए, है ना? जिससे कोई भी ऐसा-वैसा अगर कुछ विचार आ रहा हो तो देखिए मन में ना आए। तो देखिए ये एक तरीक़ा नहीं है और बिल्कुल देखिए, आपको बाहर निकलना चाहिए और है ना बिल्कुल देखिए किसी अ, मुसीबत से छुप के रहना एक उसका उत्तर नहीं है, ये बस जो है आप कुछ समय के लिए छुपे रह सकते हैं इस तरीक़े से। पर आपको देखिए कभी न कभी बाहर निकलना पड़ेगा और सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सुझाव यही देना द देखिए पसंद करूँगा कि आप जो है ज़्यादा नहीं देखिए धीरे-धीरे जो है बाहर निकलना शुरू करिए, है ना? किसी और को नहीं देखिए अपने को ख़ुद को ही समय देना पसंद करिए आप और किसी को मत देखिए है ना बस अपने लिए ये सोचिए कि चलिए आपको क्या पसंद आ रहा है। दूसरों की जो राय है अभी उसको आप इतना ज़्यादा ना मानें बस आप अपने लिए देखिए जो आपको चीज़ अच्छी लग रही हो। है ना? पर पर देखिए किसी और को हानि न दे रही हो, आपको उन चीज़ों को देखिए ज़रूर मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और बहुत हद तक जो है देखिए आप इन चीज़ों का देखिए पालन करेंगी तो मतलब मुझे यही लगता है कि जो आपका जीवन है वो बहुत हद तक देखिए पहले से बेहतर होता जाएगा। और हाँ देखिए, आपके मित्र कभी-भी देखिए आपको कह रहे हों, कभी-कभार का देखिए वो चल जाता है कि आपने इनकार कर दिया। तो देखिए ये भी एक सुझाव है कि आपसे देखिए आपके मित्र पूछें ना कभी मतलब है ना कम से कम 10 बार बोल दिया। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 5 या 6 बार आप उनके साथ ज़रूर जाएँ। क्योंकि आपको इस चीज़ के लिए भी देखिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए, कि आपके पास देखिए कोई मित्र हैं या कोई परिवार के सदस्य हैं जो कि आपसे बाहर जाने के लिए पूछ रहे हैं। उनके साथ समय बिताने के लिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज के इस दौर में जो लोग हैं वो बेचारे अकेले जो है, घुट-घुट कर मरे जा रहे हैं। और आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना आपके हाल-चाल पूछते हैं आपसे ये कहते हैं चलो हमारे साथ समय बिताओ। तो मतलब मेरे को पूर्णतः उम्मीद है कि आप इन सब बातों पे पर गौर से ध्यान देंगी और आपके जीवन में इससे बहुत हद तक देखिए सकारात्मक विचार और जो है सकारात्मक तरीक़े से बदलाव ज़रूर आएँगे।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
ह आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं मतलब पूर्णतः उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएँ हैं, वो सब जल्द से जल्द हल हो जाएँ। और आपका जीवन ख़ुशी से भरा रहे। फ़िर से धन्यवाद, शुभरात्रि।